أكتر.
والله هو هو أكتر مع أصحابي. مع العيلة يعني شوية، برضه من من العيلة برضه شوية. لكن مع أصحابي أكتر يعني إحنا بتبقى الشباب وكده، فيعني في اللي يقعد بقى يهزر، اللي يستخف دمه وبتاع، فاللي يقول لي كلمة كده مش متوقعة أصلًا وأنا باتكلم جد أو حاجة. ف فالحاجات دي بتضايقني يعني إمم، بالضبط، يعني سخرية. إمم، بالضبط، ده اللي بيحصل فعلًا.
آه. آه. يستخف يعني؟ يعني بيستخف بيك يعني؟ آه. طب هو في شخص مثلًا، آآ، معين بنفسه كده ومحدد، هو دايمًا أكتر واحد بتقلق منه أو بتتخوف منه؟
هو بصراحة في، يعني في 1 أو 2 كده دايمًا إيه، آآ بينتقدوا دايمًا، أو هو ساخط عن حاجة كده اللي بتتقال، يعني عايز يضَحك الناس عليك في القعدة، أ فاهمني؟ فهو ده ممكن يكون هو فعلًا أكتر حاجة باخاف منه. بس برضه باقي صحابي ساعات بيتفاعلوا معاه ويضحكوا، بس مش زيه، يعني مش على طول قاعدين على ال على الواحدة كده زيه.
اهم. لس <chuckles> لسانهم سليط يعني مثلًا؟
آآ، يعني حاجة زي كده، آه. ممكن يعني يت يقعدوا يضحكوا ع يضحكوا عليَّ مثلًا، آآ يسخَنوا معاه، فاهمني؟ فتقلب بقى ضحك. بس يعني موقف وبيعدي، ممكن يعني الصراحة هو مش أنا لوحدي، يعني ممكن حد تاني برضه، آآ زيي برضه قال حاجة، واخدناها بضحك عليه. بس أنا ط ما باعملش كده يعني، أنا ما باعملش كده. آآ بس هو ما بيتأثرش عادي.
امم. آه. امم، أمال أنت بتتصرف إزاي في ال في حاجة زي كده، أنت بتتصرف إزاي لمّا حد مثلًا بيتكلم؟ هل بتسكت والّا بتتراجع عن ما بتتكلمشِ خالص والّا بتمشي؟
أنا ب آه. ساعات باسكت عادي، امم، ساعات باسكت. يعني أنا لأ مش بامشي، أنا ساعات باسكت أو ما باتكلمش، وساعات مثلًا أ أضحك معاهم كده عادي، بس أنا بابقى من جوايا متضايق بصراحة. وممكن أ أتَنيني أفكر بعد ما يمشوا، يكون هم أصلًا نسيوا والموضوع خلص، وهم مش قاصدين مثلًا أو حاجة، آآ، لأ، أنا باتَنيني أفكر. ف فردود فعلي دايمًا يعني أنا باسكت أكتر، ممكن أضحك معاهم، بس قليل يعني.
امم. طب هـَ هل أنت ب بشخصك كشخص، هل أنت من النوع اللي بتحاول إنك تعبرعن رأيك، آآ، وبتحب إنك تتكلم والّا م في أي قعدة أنت بتفضل ساكت؟